Ada, jelas, jelas ada ya, <chuckles> dan, mmm, keluhan itu dari istri dan ada 2 anak, dan kalo istri tuh, eee, dia bilang, eee, kerja terus, eee, sampai lupa anak sama istri katanya, kadang-kadang karena kan aku jarang nanya bukan ja jarang nanya sih, kayak jarang berje bercengkrama bareng ya, bercengkrama bareng dengan anak dan istri dan juga, mmm, si anak tuh kadang kayak nyariin bapaknya mana gitu, pam "Papa mana? Papa mana?" Gitu loh. Sedangkan ya aku harus, mmm, sibuk juga dengan pekerjaan aku gitu.
Oke. Oke. Oke baik, paham paham. Nah mungkin dari jawaban dan jur juga cerita Kakak, aku ada nih mungkin beberapa saran yang bisa membantu Kakak gitu ya, untuk melihat, menemukan, eee, nilai hidup dan juga mungkin prioritas Kakak nih. Nah, yang pertama yang perlu Kakak ketahui dulu, eee, Kakak bisa nih untuk mungkin punya 1 catatan tertentu gitu ya, entah di buku, entah itu di HP, atau mungkin media lainnya ya, yang mana untuk Kakak tulis, dan membedakan yang mana nilai, dan juga yang mana prioritas. Nah, untuk nilai sendiri ini kurang lebih fokus Kakak, gitu. Kayak misalnya tadi nilai yang pertama adalah keluarga. Nah, untuk prioritas sendiri adalah kegiatan atau langkah-langkah untuk menuju, eee, ke nilai tersebut. Jadi, misalnya Kakak ingin membahagiakan keluarga gitu ya. Ya prioritasnya apa? Yang pertama pasti kerja, kemudian jangan lupa juga yang perlu Kakak tambah selain kerja adalah waktu nih, Kak. Jadi, Kakak juga harus mengesampingkan waktu sedikit gitu ya, untuk keluarga juga supaya mereka tidak eee, mungkin bisa dibilang, eee, tidak kesepian juga ya Kak, dan ada sosok Kakak gitu, di mereka. Nah kalau misalnya mulai dari catatan dulu nih, Kak, apakah bisa?
Iya, heeh. Mhm. Oke. Oh, heeh. Oke. Mhm. Oke. Mhm mhm.